Oh, oke itu padahal kalau di Indonesia paling oke, di Indonesia paling seminggu 2 minggu udah termasuk ini nih <laughs> sewak udah habis iya ya, oh.
<laughs> Termasuk garam. Hmm. E nah, gak per gak habis-habis aku di sini. Terus garam tuh ya di sini tuh sedikit sekali pakai garam, jadi kayak aku sekarang juga udah terbiasa makan sesuatu yang nggak terlalu asin, karena mereka kan khawatir dengan ginjal gitu. Jadi, eee, garam itu 1 botol kecil tuh aku bisa setahun 2 tahun loh. <laughs> Karena nggak selalu dipakai kalau masak, heeh.
Oh, iya? Wah. Sehat banget tuh. Iya sih, bener. Oh iya? Wow! <laughs>